E aí, agora, como eu acabei, né, e tal, não tem mais bolsa, eu estou trabalhando e eu não co não estou conseguindo me dedicar muito para o que eu quero, que é essa quer carreira acadêmica e aí eu fico estressada. <laughs>
Entendi. E essa outra esse outro trabalho, pelo que você mencionou, então é o é a fonte de renda é a única fonte de renda que você tem, assim, mais importante, seria isso? Ah, entendi então não tem realmente como você, eh, diminuir? Não teria como diminuir? Você já fez, eh, essa análise se realmente aquilo que você está se dedicando esse valor realmente ele não tem como você reduzir e abrir um mão um pouquinho para poder se dedicar à sua carreira? Você acha que que isso, eh, impactaria muito na tua vida financeira? Você chegou a fazer essa essa análise, essa avaliação?
Uhum. Isso, exatamente. Olha

É, exatamente, você pode experimentar, porque na verdade, assim, eh, eu vai até eh eh eh eh camuflar, assim, vamos dizer assim, né, vai dar a volta assim no teu cérebro, porque e ele vai achar: "Caramba, eu tenho que trabalhar, trabalhar". E você fazendo essa pequena pausa, depois você volta até mais leve para aquilo que você vai fazer, né, você vai v você vai voltar mais mais inteira ali, né? Porque se você não tiver bem, até esse trabalho que você gosta de fazer, do acadêmico e tudo, até isso vai ficar pesado, né, vai ficar, eh eh, enfim, sem graça, sem propósito, né, e vai ficar pesada como seus amigos disseram, né, que essa fase é uma fase difícil. Então você pode tornar essa fase realmente, eh, prazerosa, mas incluindo alguns algumas fugas aí pra tirar esse esse estresse, né? De repente, você nessa pausa, você, eh, sai um pouco do livro também, de repente, você coloca eh, reduz a luz, coloca aquele eh, sabe aqueles barulhinhos de chuva? Procura na internet, tem vários, assim, pra ouvir aqueles barulhinhos, né, da natureza.
Uhum. É. Uhum. É. Sim. Sim. Uhum. Ah, sim, sim. Aham. Tentar mesmo fazer um um momento ali de relaxamento, né.
Exatamente, bem intencional, sabe, tipo: "Não, vou sentar aqui 5 minutinhos". Precisa mais do que isso, sabe? Pra também você não achar que: "Caramba, eu tô deixando minhas responsabilidades de lado". Não, você pega 5 minutinhos, fecha teus olhos, sabe, presta atenção na tua respiração, né, aquela só a respiração já ajuda a acalmar. E aí, você escuta esses esses barulhinhos, aquilo que você gosta, né. Às vezes é chuva, às vezes é passarinho, sei lá, coisas que realmente ou uma música, né, instrumental que você goste.
Uhum. Sim, sim. Aham. É. Sim, sim. <chuckles> É. É, você tem razão. Eu acho que eu preciso mesmo, sabe, incluir esses momentos, porque assim, eu tô sentindo que eu tô tão tensa que eu tenho acordado com torcicolo, olha só.